Aber was du vorhin schon sagtest, dass man das als Kind oft nicht verstanden hat, trotzdem, wenn's auch deutsche Texte waren, hat man sie ja trotzdem nicht so verstanden, wie man das heute tut. Hast du da auch das Gefühl, dass man 'n bisschen Zeit braucht, um manche Sachen erst zu verstehen, wenn man 'n bisschen älter ist?
Ja, also, das mit dem Lied, was ich gerade gesagt habe, mit dem ”Jenseits von Eden“ ist ja 'n Klassiker, dass man das halt als Kind jetzt nicht also, so wahrnimmt, dass ”Jenseits von Eden,” ja gut, das singe ich jetzt mit, aber dass das halt bedeutet, jenseits vom Paradies zu sein, ne, das, äh, ge wird einem erst später klar und das natürlich, wenn man halt öfter den Text dann nochmal hört oder so. Ähm, ich denke, natürlich ist das auch ganz normal. Äh, manche Sachen passieren halt natürlich dann unterbewusst als Kind, ne, je nachdem, welche Lieder deine Familie dir auch vermittelt, ne? Also, gerade mit dem ”Hänschen Klein ging allein“ das, äh, das trägt ja auch 'ne Botschaft mit, ne, die man als Kind vielleicht nicht so bewusst wahrnimmt, aber im Endeffekt heißt es halt, es ja: „Bitte ver hau nicht von zu Hause ab“, ja. Ähm, das ist natürlich, äh, was was, ähm, auf jeden Fall, äh, einen bewegt.